Ờ, mình, ờ, đã từng đi du lịch khá là nhiều, ờ, nước khác ở, ờ, trong châu Á ấy, thì, ờ, mình cũng có cơ hội được, ờ, mặc thử các cái trang phục truyền thống của các nước khác luôn. Ví dụ như là Hàn Quốc thì có cái Hanbok nè, xong rồi, à, Nhật Bản thì có, ơ, ờ, Kimono. Ờ, mình, ờ, đi Trung Quốc thì họ cũng có cái trang phục cổ trang, kiểu, mình xem ở trong phim ấy. Đấy, thì, ờ <chuckles> ừm, đúng rồi, rất là nhiều người thích mặc xong rồi là tóc tai gọi là, ờ, ờ, tết, tết, đúng, đúng, kiểu, kiểu như thế đấy, <laughs> gọi là 1, ờ, mét vuông là thấy mấy tiên nữ, kiểu như vậy ấy. Đó, thế thì, ờ ừm, đúng, đúng, đúng, Cô Cô rồi Dương Quá, ờ, nói chung là lung tung hết cả lên. Ở một cái hồ thôi là mình đi loanh quanh là mình thấy vậy. Thì, ờ, thực ra là, ờ, mình thấy mỗi nước thì cái trang phục truyền thống đều có một nét đẹp riêng, ờ, nhưng mà riêng với áo dài Việt Nam ấy, thì, ờ, cái mà mình thấy đầu tiên nhá, là nó rất là đơn giản so với á, trang phục truyền thống của các nước các nước khác. Kiểu, khi mà mình mặc đồ của các nước khác là giời ôi! Phải, ờ ừ, 5-6-7 lớp quần áo mặc vào thì thì nó mới xong á. Đó.
Đồng ý. Đúng luôn. Ờ, đúng rồi, rất là nhiều người thích mặc, đúng hông? <laughs> Như Anh hùng xạ điêu. <laughs> Ờ, Cô Cô Long Nữ rổi kia. <laughs> À. Đồng ý. Ừm, chính xác nha. Đủ thứ chuyện hết trơn. Ừ. Cực. Đó, mà trong khi khí hậu, ờ, Việt Nam thì rõ ràng là rất là phù hợp với áo dài, đúng hông bạn? Đó, mặc vào cái là xong. Vậy thì theo như bạn là nó có thể ừm, theo như bạn thì nó có thể hiện những cái truyền thống như là, kiểu như là, ờ, truyền thống về người phụ nữ của Việt Nam chẳng hạn, hay là nó cũng tôn vinh lên cái nét đẹp đường cong của người phụ nữ hông?
Thế Đúng rồi. Mình thấy đúng, đúng. Mặc vào một cái, ơ, đơn giản.